Оно всё меняется со временем, конечно. Но вот, э, мне нравятся больше индивидуальные виды спорта, потому что спорт, где надо соревноваться с кем-то, доказывать что-то вот, а, не знаю, к кому-то другому, н не идти в темпе, вот, в своем темпе, да, то это вызывает, э, огромный стресс у меня, как раз-таки негативный стресс. <chuckles> Я очень сильно за это переживаю, вот. А мне хочется как-то вот развиваться вот в своем темпе, чтобы вот мне было комфортно в этом плане. Поэтому вот я выбираю такие спорты, как, например, бег, как плавание, а, езда на велосипеде, вот. Меня это очень сильно привлекает.
Мгм. А. Да, да. Мгм. Да, понимаю. Мгм. Ага. Да, понимаю, эм. Очень хорошо поняла про про Ну, вот у меня так же, меня очень стрессует, э, когда нужно с кем-то соревноваться, эм. Прямо мне это совсем не нравится. Но вот эти вот, э, виды спорта, которые вы перечислили, они прямо совсем такие для одиночек, вам мне кажется? <chuckles> Ну то есть я не люблю с кем-то, с например, соревноваться, но мне, с в то же время нравится, а, как-то спортом
А как у вас? <chuckles> Мгм. Да. Я соревную с самим собой. <chuckles>
А, ну это да, это глубоко, тогда понятно. Э, то есть вы каждый день лучше, чем вы предыд д чем вы предыдущего дня? <chuckles>
Я как бы завишу Да, да. Я могу себя сравнивать только с самим собой, и мне это нравится. Потому что всегда, если мы начнем смотреть на других людей, а в таких спортах, где, ну, не в индивидуальных спортах тоже постоянно соревнования есть. Я поэтому в них и не участвую. <chuckles> Я больше для себя, да. Вот, но, м, э, всегда я э, ну, б марафоны иногда бегаю, но вот как-то вот тоже стараюсь, э, обращать внимание вот именно вот н ну, не буду я там бе бежать, если там кто-то вот пытается занять какое-то место, а я чувствую, что у меня щас, э, сердце выпрыгнет, у меня там пульс за 200 уходит, то я я не буду просто, ну, как бы насмерть бежать.
Да, это правильно. Мгм. А, понятно. <chuckles> М. Без марафонов. Мгм. Да. <laughs> Правильно.
Ну, вот, м, тоже как такой момент. Но в то же время, э, такие командные виды спорта, ну, или, по крайней мере, парные, как, допустим, большой теннис или волейбол, м, мне тоже интересны, просто в меньшей степени, например.
Да. Ага. Да.

Само искусство, да, сам какое какой-то спорт, да, а какие-то вот жизненные принципы. Ну, просто я замечал, что в на таких боевых искусствах это больше распространено как-то. Это тоже очень важно.
Ну такой сенсей. <chuckles> Ага. Да, это да, да это точно. Это это вы правильно подметили. Действительно, Действительно есть такое. Ну они вообще, эм, часто боевые искусства, сопряжены с такими с таки это это чаще всего такая философия, да такая целая такая ветка, ветка учения. Поэтому там очень много действительно такого про жизнь. Про жизнь и
Да, да, абсолютно. Да, ну, вот ес если не брать там бокс какой-нибудь в расчет, там, пап наверное, такого такого нету. Но вот, э, вот эти вот восточные боевые искусства, они даже не про то, чтобы кого-то побить. Это не самое главное. Вот, а как раз-таки, э, вот, э, к я нас насколько я знаю, поправьте, если я не прав, там как раз-таки вот идет, э, речь о том, чтобы и как кого, ну, как бы, чтобы лу лу лучше, чтобы не было таких ситуаций, когда приходилось бы кого-то бить, да. Вот, то есть, это больше для за защиты какой-то предотвратить, да, то есть, про какие-то вот такие принципы. Мне кажется, это тоже дает такое какое-то душевное спокойствие. Если ты это принимаешь, ты это применяешь в жизни. Это может отражаться тоже на других, э, аспектах.
Ага, да. Да. Да. Да. Да, да предотвратить как-то. Да. Да. Действительно так. И там действительно м много глубины вот в в этих в этих искусствах боевых.
Мгм. Да-да-да. Я вот никогда не занимался, но мне всегда было интересно очень иногда понаблюдать, особенно когда какие-нибудь наставники, они детей учат этому и и с детства даже вот вкладывают какие-то важные принципы, полезные.
Мгм. Да! Да, я тоже п продумала, п подумала сначала про детей, что это действительно, особенно в раннем возрасте, мне кажется, очень только позитивное какое-то такое, м, эм, позитивный след может отложить на развитие и ребёнка.
Мгм. Ну потому что в такие вещи важно вкладывать, с да, вот именно вот, э, с детского возраста, да, взрослых уже учить <chuckles> очень сложно, если человек сам не захочет, он не поменяется, да, мгм, мгм.
Да. Да ну сложнее, это точно. Да это точно. Ну это когда у вас в жизни какие-то происходят или происходили, может быть, э, сложные ситуации, эм, вас вообще тянет к спорту? У вас были был какой-то такой опыт, когда спорт помогал с чем-то справиться?
А вот.
А.
Да, эт это постоянно происходит. <chuckles>
А, постоянно даже.
Ну, иногда просто вообще ничего не хочется делать и так далее. И тем более спортом заниматься. Кажется, сейчас ещё больше устанешь. А на самом деле всё равно, как бы, ну, в какой-то степени проявляешь дисциплину, можно сказать, даже заставляешь себя пойти на тренировку, а после чувствуешь себя лучше. Ты уже победитель, ты уже как бы что-то сделал, ты преодолел себя.
Мгм. Мгм. Да, даже н